Senti, ti andrebbe di parlarmi di un artista che è riuscito ad unire culture diverse, proprio nella sua produzione musicale, c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente in questo riguardo?
Beh, sicuramente ce ne sono diversi, no, però, il primo che mi viene in mente è, ehm, Damon Albarn dei Gorillaz, ehm, che poi lui ha avuto, insomma, anche altre ha fatto parte di altre band come, uhm, i i Blur, uhm, no, insomma, s c ha fatto canzoni particolarmente uhm, che son diventate particolarmente famose in occidente, e non solo. Ehm, quindi la particolarità, secondo me, col fatto che è, appunto, un artista inglese, no, e, gli inglesi, secondo me, dal punto di vista musicale, uhm, sono sono riusciti a mhmm, a riassumere un po', no, come dire, diversi diversi generi i in 1, e e penso che i Gorillaz, uhm, s riescano molto bene, no, in in quest'aspetto, quindi, un po' della cu
Mh. Chiaro. Senti, a livello, diciamo, proprio di, uhm, epoca storica stiamo parlando di che periodo, più o meno?
Sì. Ma, ehm, f si parla di fine anni '90, ehm, fi fino ad oggi, in realtà, perché, poi, questo Damon Albarn faceva parte di, ehm, questo gruppo, mhmm, post post-punk, diciamo, rock così, inglese, brit rock, uhm, verso la fine degli anni '90 inizio 2000, e poi, ha ha creato, poi, questo progetto secondario de che dei Gorillaz, no, che sono diventati famosi perché appunto, ehm, sono stati tra i primi ad utilizzare, ehm, le animazioni, ehm, nel nei loro video musicali, no, e quindi hanno
Mh-mh. Ah, ecco quindi è stato pioniere, non solo dal punto di vista musicale, ma anche poi del mhmm, insomma, del video che veniva affiancato alla alla musica.
Mh-mh. Esatto, chiaramente collaborava e collabora tuttora con, ehm, degli artisti che si occupano del dei character design, diciamo di uhm, di di questi personaggi, no, i inventati, no, che sono diventati effettivamente, poi, i Gorillaz, no, che i fan li identificano come parte della della band, però, ecco io, uhm, poi, ho visto, uhm, questa band live e mi è piaciuta da matti perché, chiaramente, ascoltavo già delle canzoni quando uhm, durante la mia infanzia, adolescenza, no?
Eh, infatti ti stavo per chiedere, diciamo, mhmm, cronologicamente tu come ti situi rispetto a loro, cioè, quando loro sono esplosi già tu seguivi la musica, oppure li hai conosciuti in un secondo momento?
Ma, guarda io li ho conosciuti quando ancora ero, diciamo, piccolino, avrò avuto forse 8, 9 anni, perché mi ricordo che mettevo su su MTV, no, per con mia sorella, avevamo questa abitudine di, ehm, uhm, fare i compiti con della musica di sottofondo, ehm, e quindi capitava che, mhmm, passassero, no, appunto, i Gorillaz con i loro video animati, no, e chiaramente io ero a attirato
Eh sì, è una è una situazione, insomma, che si può empatizzare facilmente, no, quella dell'adolescenza, magari, davanti alla televisione. Certo, molto molto interessant Senti, a livello, quindi, culturale te hai dato un po' qualche un'infarinatura, no, del contesto in quale sono nati e in quale hanno ehm, nel quale hanno sviluppato la loro produzione artistica, ma la fusione, ecco, tra culture diverse, poi, concretamente qual è stata?
Esatt Mh-mh. Ecco, ehm, c'è da dire che, ehm, sono un gruppo molto eclettico, no, anche perché in realtà l la maggior parte del lavoro m ehm, musicale lo fa Damon Albarn, punto. Che poi ha questi artisti ehm, cioè, ehm, insomma quando fa i live, fa i live con questi artisti, quindi ha il batterista, ehm, il il bassista, no, e tutti e tutti quanti che la cosa interessante, no, è ehm, essere il fatto che questi, appunto, membri della band sono per lo più, uhm, africani o afroamericani, no, e quindi c'è questo, mhmm, questo mix, anche tra musica rock, musica hip hop, un po' R&B, degli elementi di produzione, ehm quasi di musica elettronica, quindi è m è molto variegato e dipende anche dagli album che ascolti, no, chiaramente.
Okay. Mh-mh. Sì, e poi chiaramente negli ultimi 30 immagino che abbiano un po', mhmm, insomma abbiano assecondato, no, l'evoluzione proprio della musica. Parli di elettronica, quindi, insomma è qualcosa di abbastanza recente, no?
Mh-mh. Sì, effettivamente poi, un po' dovuto anche alle influenze stesse del del Regno Unito che è molto variegato appunto come paese dal punto di vista musicale, soprattutto per quanto riguarda la musica del del 900 e e e quella contemporanea, no, quella attuale e e quindi, ehm, diciamo che ci sono, uhm si sicuramente si è adattato un po' alle alle esigenze del mercato se vogliamo, però è sempre riuscita a mantenere poi questa quest'aspetto giocoso, no, anche un po' sperimentale, no?
Mh. D'accordo hai parlato appunto hai accennato al mercato, ma esattamente questi Gorillaz come si situano, no, rispetto alla popolarità mainstream? Cioè, è una band un po' che fatica a guadagnarsi il favore del pubblico, oppure comunque, mhmm, hanno trovato la chiave di un successo anche nazional popolare?
Ma, ehm direi più la seconda. Poi, è chiaro che, mhmm, negli ultimi anni non non vanno più così tanto, perché nonostante si siano adattati in parte a quelle che sono le esigenze appunto dell'industria musicale odierna, hanno mantenuto hanno saputo mantenere la propria integrità, passami il termine, no, e quindi questo, ehm, ovviamente li uhm, ehm, li fa onore, ehm e e questo rende il legame ancora più forte a mio avviso con con i fan che, ehm, sono riusciti a creare nel corso del tempo. Quindi magari non sono più così, uhm, diciamo mainstream come lo erano chiaramente anni fa, però comunque hanno, con le loro collaborazioni, facendo anche collaborazioni inaspettate, come ad esempio con i Tame Impala, che sono un altro gruppo abbastanza eclettico, ehm, alla fine sono riusciti e che va molto negli ultimi anni, sono riusciti comunque, a a fare delle cose interessanti.
Mh. Benissimo. Ecco, mi sembra che insomma, da come ti poni nei confronti di questo argomento, comunque tu parli con cognizione di causa. Senti, sei, ehm, musicista o comunque sei o, mhmm, hai delle competenze tecniche a riguardo?
Sì, in effetti io ho studiato produzione musicale, poi avevo già anche delle basi di, ehm, di musica classica e e adoro quando gli artisti sperimentano, no, e magari il risultato è anche un po', uhm, un po' stravagante e se vogliamo o o un un po' che e effettivamente è un aggettivo che secondo me rispecchia anche la loro musica, no, e quindi questo permette di apprezzare anche di più il il loro lavoro, almeno dal mio punto di vista come musicista.
Mh-mh. Chiaramente. Ecco, però alla luce di questa di questa scoperta, no, che m che mi hai dato su un piatto d'argento, mi piacerebbe magari che tu prendessi proprio un pezzo, o magari un album che è stato particolarmente significativo per te, e riuscissi magari a indicarmi anche per sommi capi quali sono, no, le ispirazioni multiculturali di questo pezzo, o album.
Certo. Allora, ehm, mi viene in mente ad esempio Plastic Beach. Plastic Beach è un album, ehm dei inizio anni 2000 se non ricordo male, ehm di diciamo che
Okay, quindi proprio l'inizio della loro carriera.
Ehm, sì, sì, si può dire che sia uno dei dei primi album forse almeno, che sono diventati popolari, no, e quindi, ehm, in questo album ci sono s delle influenze sia della musica hip hop e e poi c'è un un, uhm, un misto di appunto tra musica hip hop e cultura afroamericana e, ehm, cultura inglese con quei l'utilizzo di sintetizzatori, no, quindi questi strumenti virtuali, un po' particolari, ehm, che ricordano la musica elettronica, quindi un po' sperimentale.
Mh-mh. Embè, caspita! Molto molto ambizioso comunque.
Mh-mh. Sì, infatti quell'ambizione poi ha ha ripagato in realtà, no, perché, ehm a alla fine hanno penso rotto anche de dei dei dei canoni, come dire, no, ehm, e fino fino ad ora non erano stati presi in considerazione non non si pensava potesse raggiungere un risultato comunque efficace.
Mh. D'accordo, interessante. Senti invece quando sei andato a vederli dal vivo, mah, intanto, ecco, con quella pa la passione per questa band t'aveva portato ecco a crearti un piccolo gruppo di, ehm, fan, ecco, sfegatati. E quindi siete andati insieme oppure sei andato per conto tuo, e com'è stata la tua esperienza?
Ma, ehm, guarda ti dico è stato è stato molto particolare, perché io in realtà sono andato in un contesto di un festival dove non c'erano solo loro, ehm, come band, no, quindi c'erano, ehm parecchie band anche perché il festival durava 8 giorni. Ehm, e quindi io andai da solo perché, ehm, i miei amici uno dopo l'altro si tirarono indietro non e quindi ho detto: "Vabbè"
Okay. Ah, tu ci avevi comunque provato, ecco, a organizzare qualcosa, però poi per contingenze magari il festival era un po' lontano?
Ehm, sì e in effetti era a Budapest. <chuckles> Quindi da cioè da da dal centro nord Italia insomma, ehm, sì eh. Sicuramente è stato impegnativo, però ne è valsa la pena. Anche perché poi io, mhmm, presi un BlaBlaCar per andare lì, che quindi già era stata un'esperienza particolare e in più in quel contesto dove io non conoscevo nessuno ho fatto amicizia con tante persone e e e tanti altri fan di di questa band oltre che di altre band, no, e quindi è stata un'esperienza davvero unica nel suo genere.
Ah beh. Ah ottimo! Quindi sì, sicuramente in qualche modo è stato un momento di in cui hai creato dei legami importanti. Senti, e tu come lo vedi il futuro di di questa band in questo momento?
Ma guarda, uhm, sarò sincero. Io ho ascoltato alcune canzoni un po' più recenti. E, alcune mi piacciono ancora, perché mantengono quello stile comunque, tipico, no, dei Gorillaz. Ehm, altre forse un po' meno, perché, ehm, sono un po' più sul tendono un po' più sul Reggaeton, perché magari hanno fatto una un featuring no, una collaborazione con un artista come Bad Bunny, che, ehm, al momento è di spicco nel, ehm, nel genere Reggaeton, che a me non piace. Ma, ehm, detto ciò, voglio dire, ehm, mi sembra che siano sempre stati bravi a ad integrarsi e ad insinuarsi anche in i in generi che, ehm, non fanno parte, come dire, del del loro genere principale, come dire, no, anche se è difficile da descrivere.
Mh-mh. Okay. No, no. Ha ha senso. Ma senti, invece quest'eclettismo non gli è mai stato criticato? Nel senso che magari, a forza di voler provare troppe cose, ehm, diverse ecco, non hanno mai avuto un'identità definita. E magari, qualche critico purista, avrebbe potuto imputarglielo, no, è successo?
Mh. Beh io, mhmm, allora immagino, suppongo che sia successo soprattutto negli ultimi anni no? Magari quando hanno hanno cercato di proporre qualcosa di ehm non solo differente, ma che an andava un po' fuori dalle loro corde forse, se se vogliamo metterla così, e quindi, mhmm, dai cosiddetti puristi può essere stato, ehm, preso, uhm, mhmm, mhmm, non non preso bene, ecco. Però devo dire che alla fine, mhmm, è comunque un un una strategia, ma non solo una strategia, cioè alla fine è un'evoluzione artistica. Quindi penso che anche la maggior parte dei, ehm, dei fan di questa band comunque abbia apprezzato il fatto che abbiano continuato comunque a a sperimentare anche in acque, ehm, conosciute, no?
Mh-mh. Mh. No, no, assolutamente, poi insomma, da come ne parli mi sembra che per te ecco, tutto questo è è un insieme coerente ecco, non c'è mai stato un periodo in cui ha un po' vacillato e, uhm, insomma pensavi un po' di aver perso l'interesse per questo per questo gruppo.
Mh. Beh, ehm ti dico: sicuramente negli ultimi anni da soprattutto dopo che li ho visti live, ni si parla di 5, 6 anni fa ormai, ehm, diciamo che ho mhmm, non li ho più ascoltati con così tanta frequenza, ehm, però, uhm, per me, ehm, rimane comunque la sorpresa quando, ehm, m mi ricordo, ehm, 1 paio di anni fa, praticamente ero andato in un in un locale, in un bar nel centro della mia città
Mh. Mh-mh.
mentre ordinavo una birra tento sento questa musica no? Con questo stile faccio: "Ma, aspetta ma" ehm, chiedo alla barista, così, io n non avevo ancora parlato con la barista, le faccio: "Ma, ehm, sono per caso i Gorillaz questi?" Lei fa: "Gua guarda io penso che siano i Tame Impala" e e si scoprì poi che era la collaborazione de delle 2 band. Esatto, quindi poi nonostante tutto tutto il tempo che ho passato a non ascoltarli sono riuscito comunque a riconoscere ehm, un po' lo stile, quindi questo è, ehm, qualcosa che a me fa sempre piacere in qualsiasi produzione musicale, in qualsiasi band, artista, no? Anche a distanza di tempo.
Erano entrambi. <chuckles> Certo! No, no, è stata un po' una una riprova. Ma senti, a livello tecnico, c'è qualcosa che ti ha impressionato particolarmente o um o di come registrano in studio oppure di come hanno lavorato in live, visto che appunto sei del settore?
Sì, beh, ehm, sicuramente, ehm, il, ehm, come posso dire? Il il creatore di questo progetto, no, di questa band musicale è un polistrumentista quindi anche in una delle canzoni più più celebri, ehm, suonava questo strumento che praticamente è una tastierina con un un annesso, come posso dire, un'estensione a fiato e praticamente lui soffiava e poi, ehm, faceva questo effetto, no, particolare, della melodia che è, ehm, ben conosciuta quindi, ehm, questa è stato una delle delle cose che mi è rimasto impresse e che ho apprezzato, comunque.
Mh. Benissimo. Beh, ti ringrazio davvero per questo approfondimento. È stato molto interessante ascoltarti poi, ancor di più, perché sei comunque parli con cognizione di causa, quindi ti ringrazio davvero per aver risposto alle mie domande oggi.
Figurati, anzi grazie a te per avermi fatto rivivere questi ricordi e io ti ringrazio. A presto.